Ma io non lo so, ma si sentiva sto casino sempre, cioè
I programmi dove si litigano, ehm, le robe lì?
Eh, vabbè, sempre 'ste scemate stanno a guardare. Guarda mh.
Ma sai che, io mi vergogn io quando vedo quei programmi lì, ma sai che mi vergogno per loro? Per quelli che sono in TV? Cioè mi sembrano ma veramente dei poveracci.
Assolutamente sì. Sì, problemi che sfruttano i programmi che sfruttano problemi personali. <clears throat> Solita storia.
Ma senti, sì, ma <inhales> io di io dico: "Vabbè, okay, uhm, c'è gente che vuole apparire", tutto quello che è; ma uno va a raccontare in TV che, ze sua moglie o suo marito gli ha fatto le corna. Cioè, ma dai, un po' di dignità, là, cioè nel senso, ma che tienitelo per te.
Mh. Sì, assolutamente. No, ma guarda che ti dico che lo diceva mia mamma, eh. E mia mamma era anziana, non sapeva cosa vuol fare, ti guardava, "C'è posta per te", 'ste cose. Ma poi mi diceva: "Ma queste qua, come fanno andare in televisione a raccontare le loro cose?" Mia mamma da non so, c'ha 87 anni quando mi diceva 'ste cose. Ma io non lo so, veramente.
Ah, sì? Okay. Eh? Ma guarda, c'è questa cher e la guardavo anch'io. <chuckles> Eh, uguale. <chuckles> Eh, però la guardava. E sai perché era era ipnotico quel programma lì, ogni tanto lo guardav lo guardavo anch'io, perché mi dicevo: "Ma tu guarda questo che figura fa se adesso apre la busta e ne e nessuno c'è dietro, e e nessuno lo vuole," no, e era 'na roba imbarazzante. Cioè, io lo guardavo forse più per quello, mi piaceva vedere la gente imbarazzata. <chuckles>
Mh. Ma sì, ma dai, come fai a fare queste No, io n non non non non guardo la televisione, io magari vedo notizie su internet, come gira il mond ma guarda, mi è venuto in mente, c'era questo programma, che io non ho mai visto; Piego come l'ho scoperto: hai mai visto il film, ehm, Come un gatto in tangenziale? Che a me fa ri
Eh dai, dimmi. Eh? Okay. Oh, è bellissimo quel film, bellissimo.
Eh, mi fa morire. Ce l'ho tutte e 2, con le gemelle.
Ma le gemelle, vabbè, che ridere. Eh sì, che le ge è vero, le ge le le gemelle erano fanatiche del programma di quella lì che non mi ricordo come si chiama.
Bastogi, Coccia de Morto Eh, sì, Suellen e, cazzo si chiamava? Quelli di di Dallas, no, e allora, c'è quella volta, non so se l'hai visti tutti e 2, che vanno che lei, la, m mhmm, la sorella- adesso non mi viene il nome dell'attrice, va in spiaggia e incontra questa qui che è l D'Eusepio, credo che si chiami.
Era bellissimo quel film, è vero. Eh? Ti sì, sì, quello è il primo, è il primo. Sì, sì, neh no aspetta, si chiamava no, no, Eusonio, Eusonio. E che faceva quel programma, però era una era un programma
Ah, ecco, okay. Eh, perché poi mi ha detto mio marito, che lui qualche volta, nel passato, l'ha visto, e gli ho detto:" facevo a vedere una cosa del genere."
Eh?